Oui, bah, oui, c'est s enfin, il faut que tu vois, dans tous les cas, heu, ce qui aide à te proposer et comment est-ce que tu pourrais potentiellement, heu, accepter finalement un poste heu, là-bas? Qu'est-ce qui ferait pencher la balance? Est-ce que ça tu y as déjà pensé par contre, peut-être en amont? C'est le salaire. OK.
Bah, c'est le salaire. Ah clairement. Le salaire et, heu, le lieu où je vais enseigner hein, heu, c'est clairement ça. Heu, donc heu, tout ça, bah je vais voir ce soir hein, heu, s'ils proposent des salaires heu parce qu'en ce moment, c'est le gros problèmes de l'éducation nationale, des salaires qui sont pas au niveau, heu, c'est pas la peine hein. Tout simplement. Mais là, comme c'est dans le privé, on peut espérer une rémunération, heu, supérieure, à voir hein. C'est c'est pour ça, c'est vraiment à découvrir. En tout cas, je pense que ça va vraiment faire du bien à ma femme, heu, son au niveau de son incertitude, puis la mienne aussi. C'est vrai que moi, heu, heu, cet été en juillet, août, j'ai rien eu du tout comme travail, hein, mais on n'avait pas encore le prêt. Donc, heu, ça a été assez compliqué, heu, c'était même très compliqué. Heureusement j'avais, heu, fait un petit, heu, coussin, heu, en économisant, mais bon, heu, là, ça se reproduit, par exemple, pendant 3 mois, j'ai pas de boulot. Heu, non c'est pas possible. Donc, il me faut vraiment un plan B, en plus je mène à côté j'ai un projet, donc ça rajoute à l'incertitude. Heu, donc non, j'ai besoin d'au moins b d'avoir quelque chose, heu, de sûr. Parce que comme je te disais, ma femme, heu, avec son planning, heu, si là, elle sera m imaginons, heu, 1 semaine, heu, il y a ri il y a pas grand-chose, heu, son chiffre d'affaires descend, heu, on a quand même un prêt à 1 900 € hein. C'est pas n'importe quoi hein.
OK. Oui. Oui. Ouais. Bien sûr. Ah oui. Oui. Ah oui, je comprends. Mmh. Ah oui, ça fait effectivement une certaine somme à rembourser ensuite.
Ah oui, ça fait une belle somme, ouais. Donc, c'est pour ça hein. Il y a de quoi pas dormir hein.
Co comme tu le disais <chuckles> Oui, effectivement, il y a de quoi pas dormir. Je peux que compatir, heu, là-dessus. C'est, heu, c'est très stressant comme situation, effectivement. Surtout là quand tu amenais le fait que, heu, voilà, vous avez votre autre appartement avec lequel bon il y a quand même une rentrée d'argent normalement tous les mois parce qu'il est loué. Mais, heu, qu'est-ce qui se passe si jamais, heu, le loyer ne peut pas être payé par, heu, les personnes qui sont là? Bon, je peux comprendre totalement que ça puisse, heu, vraiment jouer, heu, bah, sur, heu, sur votre santé mentale, en fait, tout simplement quoi et c'est, heu, tout à fait légitime de votre part.
Ah, c'est vrai, heu, c'est ça hein. Tout à fait. Ah, bah, ça va être compliqué. Bah oui. Bah on sera obligé de vendre l'appart. C'est ça, on sera obligé de vendre l'appart hein, heu, parce qu'en plus, si les gens, ils squattent. Enfin on sait pas comment ça peut se passer aussi hein. Parce que quand on voit qu'il y en a qui se font squatter leur maison et qu'ils arrivent pas à les renvoyer les personnes. Nous, ça nous ane ça nous arrive, on est, heu, on est mal hein. Après, on a pris un profil, heu, raisonnable, donc à priori, ça devrait se passer, c'est c'est à voir quoi. En tout cas, c'est, heu face à l'incertitude quotidienne-là, de ce de ce cette possibilité d'emploi peut ça peut être intéressant hein. À voir hein. Après, faut qu'on voit. Hein, c'est ça hein. Après, faut que je continue à en discuter avec elle et à la soutenir hein, c'est pas évident, mais faut qu'on s'adapte. C'est comme toujours, faut s'adapter quoi.
Mmh mh. Ah oui, j'imagine. Mmh mh. Oui, ça peut recréer un équilibre, effectivement, ouais.